Olha, eu acabei de sair de um relacionamento muito longo, sabe, e eu tô mal.
Uhum. Hum, tá.
Eu tô precisando de conselhos, eh, realmente eu não sei o que fazer.
Tá, assim, você quer conselhos mesmo. Quer saber a minha opinião sobre ou você quer mais desabafar, mais falar um pouco sobre?
Ai. Pode ser as 2 coisas, porque eu tô tão confusa.
Sim, claro. Claro, me conta, eh eh, faz quanto tempo que vocês terminaram? Quanto tempo esse relacionamento durou? Me conta mais um pouco.
Olha, foram ao todo quase 4 anos e assim. Os 2 primeiros anos, maravilhoso, ele era aquela pessoa, assim, perfeita. Só que eu não tinha percebido certas coisas, entendeu, porque eu eu acho que estava confundindo, amor com <clicks tongue> é, na verdade, ele era um controlador.
Sim. Sim. Sim. Sim.
Eu não tinha percebido, porque no começo achava tudo bonito, entendeu, ah, apareci
Você achava que era cuidado.
Exato, não até pra cruzar a rua, ele me dava a mão, abria a porta do carro, aparecia com presentes f fora de datas comemorativas.
Uhum. Sim.
Eh, aparecia no meu trabalho." Surpresa!" <laughs> Eu achava bonitinho, né, no começo. Aí, até a a mulher do meu chefe falou: "Nossa, ele vem muito por aqui, né?" Daí no começo achei, ah, eles não estão gostando que ele aparece aqui, né.
O. Uhum.
Mas ninguém me falava: "Olha, eu estou achando que o teu namorado, ele tá muito em cima de você." ou "Ele é muito controlador".
Hum. Ninguém das sua a, ninguém nunca chegou e falou pra você que: "Ah, acendeu ali um sinal de alerta"?
As minhas amigas Mm-mm.
Fez com que você pensasse que talvez, eh, estava, né, e mas nenhum momento você sentiu um exagero assim por parte dele? Você nunca
Hum Hum, não de Assim, esses 2 primeiros anos, como eu te falei, foram incríveis, pra mim. Era, ai, maravilhoso, a gente viajava muito, ele me dava muitos presentes em aniversário experiências. Ai, é um curso de submarinismo, por exemplo, de mergulhador, vamos lá, é uma viagem pra tal lugar, era assim, coisas bem gostosas, né, eu gos Só que, eu não percebi ,que na verdade ele estava, eh, fechando o cerco para os meus amigos. Tudo era só eu e ele, entendeu?
Hum. Aham Ah. Aham, ele foi te afastando, aos poucos, dos seus amigos.
Meu aniversário Uhum. Aniversário, eu já não comemorava com os meus amigos, era sempre com ele em algum lugar, eh, diferente. Daí, quando a gente chegava." Ah, eu vou fazer algo para os meus amigos". "Ai, não, esse fim de semana a gente vai pra outro lugar". Daí como sempre, buscava alguma coisa pra a gente fazer juntos.
Uhum. Sim, sempre tinha algo.
E eu, como estava muito apaixonada, né. "Ai, sim". Então, daí um dia uma amiga falou: "Ai, a gente não te vê mais". Eu falei: "Ai, nossa! É verdade". Assim, eu fui começando a ver certas coisas, num é. Aí, um dia eu falei: "Ah, esse fim de semana, você tem algum plano?". Ele falou: "Não, porquê?". "Ah, tá, eu vou fazer Eu vou viajar com umas amigas". Nossa!
Uhum.
Foi quando a casa caiu pela primeira vez.
Ah. E ele não gostou?
Hum. Ele falou assim: "Como viajar com umas amigas?". Eu falei: "Eh, sim! A gente vai ir para a praia. Eh, faz muito tempo que eu não faço nada com elas". "Mas, como assim? Você tem namorado". <chuckles> Eu falei: "Sim é <giggles> Eu eh". <chuckles> Exatamente. Daí, foi aquela briga horrível. Eu acabei, claro, que não indo viajar.
E <laughs> É é. Poxa, ele con conseguiu fazer com que você não fosse.
Exatamente, mas daí eu já fiquei com uma pulga atrás da orelha, né. Eu falei
Uhum. Já acendeu um sinal de alerta ali, e você começou a prestar atenção em mais coisas, né, em mais detalhes.
Uhum. Sim. Ah, que eu já não ia arrumada para o trabalho, por exemplo, porque um dia eu estava colocando um batom e ele falou: "Ai, você fica tão bonita sem maquiagem". Aí tá, né, eu <giggles> claro, né, um elogio, assim, eu falei: "Tá" daí outro dia foi a mesma coisa. Daí eu estava você sabe aquele dia que a gente tá mais pra baixo. Daí você passa um batonzinho que levanta, né, o ânimo. Aí eu passei, ele falou: "Por que você quer se arrumar para ir para o trabalho? Tem alguém aí?" Ai.
Uhum. Ah. Sim. Ah, nisso você já tinha, você já tinha acendido alerta, né?
Então foi Uhum. Mas, assim, a gente terminou, tem 1 mês, é, f foi mais ou menos, n n não chegou a 4 anos, 1 ano, 1 ano e meio. Foi um tormento, assim, horrível.
Aham. Uhum. E, e quem que resolveu dar o ponto final na relação?
Eu.
Uhum.
É, eu estou sofrendo muito. Porque <scoffs> eu não sei.
Sim. Eu entendo, eh eh, as teu sofrimento, né, eh, porque foram 4 anos que você passou. Não se culpe por você não ter enxergado isso antes no início, porque, assim, no início de um relacionamento, são tudo flores, né. É a paixão que toma conta, não é o amor. É, não é o amor, né, que toma conta, é a paixão. Então, ele você vivia um relacionamento abusivo, né?
Uhum. E tinha muitas flores mesmo. <chuckles> Uhum.
Ele te ele te tratava, eh, dessa forma, controlando, indo sempre no seu trabalho, eh, afastando você dos seus amigos, né, assim. E você via aquilo como uma forma de carinho, de cuidado, mas às vezes a intenção dele era ali outra, porque, assim, quem ama de verdade quer ver o outro feliz, independente da situação.
Uhum. Uhum. Exatamente. E no começo eu não eu não sabia, né, eu aquela saia do trabalho, encontrava umas amigas, aí me ligava: "Onde você está?" Eu falei: "Ah, eu estou tomando alguma coisa", aparecia e eram só meninas, eram só amigas, sabe. Não tinha nenhum cara ali.
Mas mesmo se tivesse meninos, mesmo se tivessem homens na no seu grupo de amigos, isso, eh, não dava o direito dele de te controlar, entendeu? Porque amizade entre homem e mulher, eh, não tem nada a ver é genuíno, normal, entendeu o que vai é o caráter de cada um e a intenção de cada um. Se ele estava com você, eh, se ele estava com você, né, ele deveria saber desse seu caráter e não tentar afastar você desses amigos, entendeu? Eu em
Normal, né? Bom, agora eu sei. É, foi foi muito sutil no começo, aí assim, e
Sim, sim, tudo é muito sutil, né. E que bom que você acordou e você conseguiu, por mais dor que você tenha agora, né, saudade que você sinta falta, que que você sofra, né, mas não deixa esse sofrimento fazer com que você releve essas atitudes dele, porque agora você enxerga, né? Agora você sabe como era.
Muita. Uhum. Exatamente, e É. Eu tô, assim, eu não tô respondendo os as mensagens dele, já me mandou flores, eu hum mandei de volta. Eh, eu disse para ele que, hum, agora era bom a gente se afastar um pouco. Daí eu usei até uma palavra muito es Ele falou: "Que é isso? Você tá louca?" Eu falei "Vamos fazer de conta que a gente morreu um para o outro." Porque quando uma pessoa morre, não tem como a gente voltar a ver ela, né. Aí eu falei assim "Ó, vamos fazer, a gente manda uma coroa de flores para cada um." Mas assim, no sentido figurado, não não de verdade. Nossa, ele falou: "Você está louca?" Eu falei "Não, é a única forma de colocar o fim." Porque tem 1 mês e tem exatamente 1 mês que eu recebo mensagens todos os dias. O que eu faço?
Uhum. Exatamente. <laughs> Sim. Uhum. Sim. Olha, você Pra se você não quer contato mais com ele, a melhor coisa é bloquear, bloqueia e exclui o número da da sua agenda, não salva, não deixa salvo. Entendeu? Porque, assim, o o o processo, hum, mas olha, mas é para o teu bem, é pra a tua saúde emocional, sabe? Pensa por esse lado. Porque pelo que você me descreveu, né, eh, esse relacionamento foi um pouco, foi gostoso no começo, porque você não tinha percebido, você não tinha se dado conta, né, da intenção dele. E todo relacionamento abusivo começa assim, e a culpa não é sua de você não ter percebido isso antes, entendeu?
Mm-mm. Eu pensei nisso, mas daí eu ass Achei tão estranho, né? Hum. Exatamente. Uhum. As minhas roupas mudaram. <chuckles> Eh.
Pois é, e você ficou feliz com isso, das suas roupas terem mudado, dos seus amigos terem se afastado, do seu caráter ter mudado?
Meus amigos meus amigos quando agora quando eu terminei, todos falaram, todos todos falaram, foram em contra, mas falaram que não queriam dizer nada antes, porque como eu estava muito apaixonada
Uhum. Sim, a paixão realmente cega, sabe. Então, assim, a culpa não é sua de não ter percebido já no início. E que bom, parabéns, por você ter percebido isso, e ter conseguido sair desse relacionamento, porque muitas mulheres não conseguem.
Hum.
E se como e como você conseguiu sair desse relacionamento, não volta atrás. Exclui o número dele, exclui e bloqueia, porque assim você evita contato.
É. Mesmo que a gente vivendo na mesma cidade, eh, ele não f Ele não veio ainda no meu trabalho, mas assim, eu tô esperando que a qualquer momento vá aparecer. Ele sabe meus horários.
Vivo. Uhum. E se ele aparecer e você se sentir ameaçada por isso, pede ajuda. Existem outros meios de ajuda, porque, assim, não espera para ver, não paga pra ver. Entendeu? Você já conseguiu, você você já foi uma super mulher. Você já superou, né. Você conseguiu sair desse relacionamento e percebeu que fazia mal pra você, perceber que esse amor dele era mascarado, né. Então tenta não voltar atrás. Olha quantos exemplos temos aí de mulheres com relacionamentos que não foram tão legais, né. Então bloqueia ele da sua vida. Faça como você disse, finja que ele morreu, que desapareceu da sua vida, sabe. E vai ser feliz. Eu tenho certeza que eu tenho certeza que você vai encontrar um caminho feliz, que você vai encontrar outra pessoa que realmente te ame de verdade, e não te afaste das pessoas que você gosta e nem tente mudar o que você é.
Uhum. Tá. Tá. Obrigada. Uhum. É. Tá, eu eu vou fazer isso. Ai, nossa, muito obrigada, eu estava precisando escutar isso, porque, eh, dói, né? O final, eh, dói, mas muito obrigada mesmo, viu, você me ajudou muito hoje.
Sim, com certeza. Olha, que bom que eu pude te ajudar. Que bom, até a próxima.